Então, aí eu acho assim, você eu já fiz isso também, né, porque eu já tive uma época que eu morava em apartamento, aí assim, eu tinha que descer e procurar uma praça, aí eu já estava como que eu ia fazer isso? Estava em uma crise, né. Eu pegava, eu colocava uma música, essas músicas de som de natureza, sabe, fechava o olho, fazia respiração. E e nessa de respirar, eu ia mandando, eh eh, mandando comandos para o meu cérebro, para o meu para o meu corpo, né, "Olha, vo você tá bem, é você o seu corpo, as suas células elas funcionam em perfeita harmonia, você, eh, tá" nunca falava uma palavra negativa tipo: "Você não tem isso", porque quando você fala não o cérebro não reconhece, né? Então eu falava: "Você está bem".
Hã. Ah. Sei. Hã. Aham. Uhum. Aham. Você retirava a escassez, né? <laughs>
Exato é.
Fazia uma retroalimentação positiva.
E dava certo. Exato, e dava muito certo. Então, hã, hoje eu estava eu tô assim, então por exemplo, eh, eu tive uma crise, por exemplo, eu estava em um jantar da empresa do meu marido, aí eu que que eu tinha que fazer, né, aí eu eu p eu fui ao fui ao banheiro, assim, né, saí do lugar, sentei ali no no vaso, e comecei a fazer minha respiração, porque lógico lá no na hora ia fazer uma respiração nasal, por exemplo, né, ia ficar muito estranho então eu fui no banheiro, fiquei ali uns 10 minutos
Hã. Nossa, ai ai. Hã. Aham. Ou tirar o sapato e ir para o jardim da festa. <laughs>
Pois é, vou tirar o sapato no jardim então tá vendo, nem sempre eu tenho um jardim, né, quando eu tenho eu vou fazer isso.
É. Aham.
Então eu fui lá no banheiro, respirei, respirei um tempo, lavei o rosto e fiquei bem, entendeu? Mas é é eu ainda tô a busca em busca na verdade agora de achar uma terapeuta que faça terapia da micro fisioterapia pra pra eu conseguir conciliar.
Aham. É a mei é isso mesmo, eu que estava querendo lembrar, é a micro fisioterapia.
Uhum, é, micro fisioterapia. Então assim, eh, eu e tem técnicas realmente, eu já eu uso essas técnicas, então se eu não tenho como andar na grama é? Olha que legal, bacana, qual é?
Aham, é, aham. Ah, eu sei de uma, hein. <giggles> Aham.

Olha, me ajuda, eh, muito, por exemplo, porque eu ca eu andar descalço na na na grama, ajuda eu tenho um quintal, assim, a no no fundo da minha casa eu tenho, uma florestinha, porque o meu vizinho é um campo de golfe, é um campo de golfe, então eu tenho uma florestinha é. Então eu tenho uma florestinha ali que separa, né, a minha o meu o meu terreno, do campo de golfe. E
Aham. Ah. Olha, que legal! Hã. Olha, que chique. Hã. Aham. E campo de golfe é bem silencioso, né.
E, sim. Especialmente, hã, nessa época que estava o outono, né, agora não tem mais golfe. Mas é, não é um um esporte barulhento, não. Mas aí eu saio e e faço essa caminhada, mas como que eu descobri isso? Olha, eu eu comecei a ter na verdade faz há 12 anos atrás eu tive uma crise de ansiedade, eh porque até então eu achava que era frescura, quem falava que tinha crise de ansiedade, que não conseguia, ah, sair na rua, não conseguia ver pessoas e tal, eu sei mas até acontecer comigo.
Aham. Hã. Hã. Aham. Ah, mas chegou a ser síndrome do pânico?
Síndrome do pânico, exato.
Ah. Uhum.
É. E aí o que aconteceu é, eu fui, eh, eu tenho estava passando férias na casa de praia da minha mãe, né, então, assim, era o passagem do ano, era ano novo, eh, estava todo mundo se divertindo, todo mundo, né, bem, não quer dizer, não tinha, eu não tinha estresse do trabalho. Hã?
Hã. Aham. É, festivo, né. Aham.
Se divertindo, é. Então, hã, na passagem do ano, eu fui a gente foi pra praia, né, naquela na na na casa da minha mãe ver as on ver os fogos, aí pulamos as ondas, e meu filho era pequenininho, tinha 7 anos. Então, assim, foi aquela coisa bem legal. E, quando eu voltei para casa, na hora de dormir, não comec não conseguia dormir. Não, não. Voltamos para casa, já era quando a gente voltou pra casa já era uma e pouco da manhã, aí eu f deitei, todo mundo dormiu e eu não conseguia dormir, aí me deu aquela sensação de que eu f assim, como se eu, sabe, como se eu fosse, eh, morrer ali, né, naquela hora, aí eu eu fiquei, assim
Hã. Mas lá você não teve nada? Aham. Mas você já tinha tido isso antes, ou foi a primeira vez?
Não, não, não. E aí, eh, ah, comecei a me dar aquele desespero tudo, enfim, tive a crise, e aí o que aconteceu foi que eu acabei entrando to no remédio, comecei a tomar remédio de eh, controlado, né, aí me dava muito sono.
Hã. E você sabe a causa da sua síndrome do pânico? Era trabalho, stress?